でもなんか繋げられるアプリもあるのかな、多分 Apple とかだと、の、なんか自分でも、ヘルスリコードしてるアプリがあったら、それにも繋げられるのかもしれない。
はい。 うーん。ちょっとそれ興味ありますね。僕、体重計欲しいなと思ってたんで。じゃ、ちょっとフェッチで、ポイント貯めて Amazon で50ドル分の体重計買おうかな。
うんうん。 <chuckles> すっごい時間かかる。<chuckles> 体重計、かもう買っちゃった方がいい。<chuckles> ごめん、何でもアプリにできるこ。いや、別にアプリを知ってるわけじゃなくて、何かを買ったら、アプリが付いてくるというか。
<chuckles> そうですね、 かかるって言ってましたもん。 <chuckles> そうしようと。<chuckles> でも結構いいアプリ知ってますね。 うーん。 うーん。
あと。 無いとか言っときながら、色々あるっちゃあるんですけど。あの、最近
はい。 はい。教えて欲しいです。
面白いなって思ってるのが。あとなんか、耳かきをしたくて。耳かき。
うん。 はいはい。日本の耳かきですか。それともあの、キューチップタイプですか。
いや。 普通の耳かきなんですけど。でも、耳かきの先端にこうライトが付いてたほうが、人の耳かきをする時って見えるじゃないですか。
うんうん。 え。
こう先端先端にライトが付いて耳かきってあるんですよ。
え、どうやって見るんですか、だって 目の中、あ、耳の中見れないじゃないすか。もしかしてそれもアプリ使って、あ、普通のね。ああ、そういうこと、はいはい。
あ、自分のじゃなくて、人。そうなんですよ。それが、カメラも付いてて
はい。
ライトとカメラが付いてて、それで買ってみたら、え、何これって思って買ったんですけど。それも。<chuckles> そう、付属のアプリがついてきて、なんか YouTube で、耳かき動画とか、み見たことあります。すごい掃除うん。
<chuckles> すご、自分の中、みんなが見れちゃうんだ。 ええ、怖い。 あります。あのね、あ、そうなんです。見たことあるんですよ。あの江頭にじごじゅっぷんの、あの、耳かきそう、なんか日本にあるなんか美容外科、なんかね、すごい耳かきしてくれるクリニックがあって。
うんうんうん。 ええ。<chuckles> うんうんうん。 うんうんうん。
うん、すごく気色悪かったのを覚えてる。うん。
そう、そんな感じで自分の耳を見ながら、耳かきできるんですよ。
うーん。

へえ。へえ、楽しそう。ちょっと怖いな。
<chuckles> そう、でもなんか、あとは、レビュー見てたら、例えばなんか頭皮にちょっとニキビできたりとかあるじゃないですか。頭の後ろにニキニキビとかできたことありますか？たまにあるんですけど、なんかそれを見るために買ったっていう人もいて、耳じゃないんだっていう。
はい。 頭皮にニキビ？はいはいはい。 め うん。 ああ、耳ん中じゃなくて、その頭頭皮のニキビのために買ったって。<laughs> おもしろ。
そう、なんでもこう目がね、見えないとこの自分の
ああああああ、そっか、そういうことよね。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
そこならそれを様子を見ることができるからみたいな。え、すごいと思って。
ええ。 そうですよね。だそうだよね。あ、じゃ、鼻の穴でもオッケーってことだよね、口ん中でも。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
うーん。ああ、いいかも。
あ、口の中も鼻も試したことないな。なんかやりたくなるけど。<laughs> 大体見えますからね。あ、奥歯ね。
そうよね。 たまに奥歯の中になんかうん、そうね。そうね。奥歯とか気になるじゃないですか、ちょ詰まった時とかね。
なんか なんか痛いなって、うんうんうん、どうなってんのかなって気になりますね。
うん。 うん。へえ、そういうのもあるんだ。
そうそうそう。 だからなんか、アプリで探してるわけじゃないんですけど、買ったものが
うん。
アプリと共に来るという
なるほどね。ああ、ああああ。
ことが最近よくあって。便利な世の中になったな。うんうん。
ちなみにその、ライ ライト付きの耳かきはいくらぐらいなんですか？
うん。 ええ、20ドルもしなかった気がするな。10数ドルだと思います。
ああ。 ええ。
Amazon で。

へえ。で、体重計、毎日乗ってます乗ってるとやっぱりヘルスカンシャスになって結構痩せません？
や。 そうですね。
そんなことないです？うーん。ちょっと気にしますよね、多分自分の食べるものとかね。
いや、痩せると思います。で そうそうそう。で、一番やっぱり私が見てるのは筋肉量かな。あと骨のパース
あ、筋肉量も見れるってすごくないですか？僕調べたことないんですけど、筋肉量なんて。へえ。う
そうなんですよ。 そう。だから筋肉量が減ると、「あ、運動しなきゃな」って思って。
ああ。ちょっとショック受けて、ん、ちょっと怖いな。あんまり知りたくないかもしれないです。自分が、なんか自分中では自分中ではムキムキなんだけど、なんか、ね、思ったよりムキムキじゃなかったら、ちょっとショックなんで。どうしよっかな。
<chuckles> 大丈夫ですよ。うん。 <laughs> そう。それ私、自分健康骨折とかしたことないんで、健康だと思ってたんだけど、私、なんか、骨密骨密度が結構低いらしくて。私の安い体重計によると。
うーん。はい。 へえ。 あ、そこまで調べられてくれんだ。
それはショックですね。<laughs> そう。で、なかなかね、上がらないですけど、やっぱりね、骨密度とかは運動しないと上がらないから。
うん。 ああ、そうなんですね。それでもぜ運動したら、ある程度、ん、アップできるんだね。
いや、はうあ、そうですね、栄養食べる栄養と運動量。うーん。
うーん、それ楽しいかも。うーん、それ楽しいかも。なんか、伸ばしたい、なんか、それげなんか、頑張れる気がする、その数字で。数字化してくれたら。うーん。
そうですね。 そう、体重ってね、正直そんなに変わらないから。
うーん、そうですよね。

それで、どんどんポイントが貯まってって、昨日見たら、丁度アマゾンのギフトカード5-50ドル分貯まってて、ギフトカードが貰えて嬉しかったって言う。<chuckles> そうなんですよ。
うん。 あ、すご。え。 いや、それ、凄くないですか、50ドル分って。え、どういう事。ちょっと待って、ちょっと待って下さい。その、レシートを <clears throat> スキャンするすえ、ちょっと待って下さい。レシートをカメラでスキャンするんすよね。
<chuckles> はい。 はい、それだけです。
スマートフォンの。それでポイント貯まるんですか？
そうなんですよ。だから、多分、その、アプリ会社としては
ええ。 うん。 はい。
何だろう、どう消費者が、どういどういう物を買ってるのかって言うのを把握するデータを集めてるんですかね。はい。
データ集めてるって事ですか？ へえ、面白い。ええ、それは良いですね。うん。
でも、別に、私そうなんです、何を買ってるか、別にバレても良いので。<chuckles>
そうですよね、別に、そんな恥ずかしい事ないですよね、買ってて、え。
そうなんです。だからレシートは絶対貰って、とりあえずスキャンしてみたい。
でもはいはいはい、でも、その、スキャンする前に、その、レジストレーションとかありますよね、勿論、自分の名前入れて、なその、年齢入れて。
あったかな。あ、年齢は入れたかも。年齢と住んでる場所とかかな。
とか、ありますよね、無いのかな。 うん、とす後、性別とかも。
そうですね。
そうですよね、あ、それで、あ、ま、データコレクトもしてんだ。でも、それで、レシートでポイント貯まって50ドル分とか結構良いですよね。面白い。
そうですね。多分、いちねんに100ドル位は、毎年貰ってると思うので。うん。レシートをスキャンするだけで、それが貰えるならいいなって思ってる、一番好きなアプリかな。
うん。 いや、凄い凄い、それは凄い。え。 ええ、ちょっと待って、そのさ、アプリ、何て言うアプリですか？